À, thì đầu tiên á nha, ừm, ví dụ như á là buổi sáng á, thì mình sẽ cố gắng là mình dậy sớm này. Tại vì có một sự thật là sau này mình phát hiện ra, nếu mà mình ngủ dậy trễ thì cái ngày hôm đấy là mình sẽ khá là mệt, không phải là cứ ngủ nướng là sẽ thoải mái đâu. Mà thực ra là nếu mà mình ngủ dậy trễ là cái cơ thể nó sẽ bị mệt mỏi á, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái chất lượng giấc ngủ buổi tối của mình. Ờ, nếu mà mình dậy sớm thì mình sẽ có một cái đầu óc ban ngày của mình sẽ tỉnh táo này, rồi tới trưa thì mình tranh thủ ngủ chợp mắt khoảng tầm mười lăm đến hai mươi phút thôi chứ không ngủ quá nhiều. Đó, thì nó sẽ là những cái giúp cho mình thay đổi á.
Ồ. Ồ! Có nữa hả? Ừm. Thì ra là vậy ha. OK, OK. Hiểu, hiểu, hiểu, tức là nó tiên quan tới cái giấc ngủ, thì ra là vậy ha. Ừm, vậy thì lúc mà bạn ngủ á, ờ, trong ngày á, thì bạn sẽ chọn ngủ những cái giấc ngủ như thế nào? Chẳng hạn như là ngủ trưa đó, ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, cái giấc ngủ trưa của mình thì mình sẽ chọn là ngủ ngắn chứ mình không chọn ngủ dài, ngủ sâu. Tại vì mình để ý là những cái lần mà mình ngủ cái giấc ngủ nào mà tầm 1 tiếng độ lên á, là lúc mình dậy rất là mệt, nên là mình thay đổi là mình ngủ ch khoảng tầm, ờ, 15, 20 phút, hoặc là dài lắm là ba mươi phút thôi thì nó khá là tỉnh táo. Khi mà buổi trưa mình ngủ dậy mình tỉnh táo là buổi tối á, là cái tinh thần của mình nó cũng thoải mái hơn rất là nhiều luôn á.
Ừm. OK. Kê. Hiểu, hiểu, hiểu. Ừm, hay quá ta! Tính ra á là bạn cũng chuẩn bị rất là kỹ để có được một cái cái thói quen tốt cho cái buổi tối có thể ngủ ngon. Không chỉ đơn giản là những cái gì bạn chuẩn bị vào buổi tối không, mà bạn chuẩn bị cho cái giấc ngủ của bạn vào buổi tối bằng cả cái hoạt động trong ngày của bạn nữa, rất là hay ha. Thế thì, ừm, cho mình hỏi một cái nữa nè, là không biết là bạn có hay uống những cái thức uống mà nó có ải thể ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn mà theo hướng mà, kiểu, tiêu cực hông? Chẳng hạn như là cà phê hay là uống trà nhiều á.
Ừm. <chuckles> Thì cái này á nha, <chuckles> thật ra ấy, là lúc trước á, mình có cái thói quen á, là mình phải uống cà phê vào buổi sáng mỗi ngày á, thì mình mới có thể là có cái sự tỉnh táo để mà mình làm việc được, ừm, nếu mà không có cà phê hôm đó là ngày hôm đó coi như bỏ luôn. Thế nhưng mà sau này mình vượt qua là mình mình uống trà hoa cúc thì nó cũng khá là tỉnh táo đấy, nhưng mà nó không có ảnh hưởng quá nhiều đến cái tinh thần của mình, và ngược lại thì mình cảm thấy rất là thư giãn luôn á nha.
À, thế á hả? Ừm. À! Nào, rê ghê vậy luôn à. Ừm. Ờ. Hay quá ta! Tức là trà hoa cúc nó sẽ OK hơn rất nhiều so với lại việc uống cà phê, đúng hông bạn? Ừm. Ừm, mình hiểu, mình hiểu.
Ừm. Đúng rồi. So với bản thân mình thì mình đánh giá là nó khá là phù hợp với lại cái thể trạng của cá nhân mình á nha. Ờ, và kết hợp với đó á, thì mình sẽ cố gắng là ăn uống đúng giờ, ờ, buổi tối, bữa tối thì mình sẽ ráng là mình ăn sớm để tránh cái trường hợp là mình ăn không đúng bữa, ăn quá no khi đi ngủ, ăn trễ luôn á, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng khá là nhiều á.
À, thế luôn á hả? Ồ!